Então você tem se sentido fadigada por por conta de não não achar algo que que, enfim, te agrade ou que que preenche aí tuas expectativas em relação a trabalhar remotamente e coisa e tal, visto que na Sicília, realmente, né, <laughs> economia da Sicília é turismo, Sicília, desculpa, não sei se você está <laughs> na Sicília, me vem na cabeça quando fala sul da Itália, né?
Ah, excessos. Hum. É, por por acaso eu estou. <laughs> Sul Sicília, é, mas eu estou também.
É é, enfim, é o mais clássico, eh, seja agricultura ou turismo, não tem muito para onde correr, né?
É. Exatamente. E aí, assim, eh, também mas eu eu, na verdade, eu estou com eu tenho preguiça de de várias coisas, assim, <chuckles> o trabalho é uma delas, mas em geral acho que até até tipo, eh, eu estou eu estou solteira, e eu tenho várias amigas que falam: "Tá, mas você não está num aplicativo?" Eu falo: "Ah, eu não." Eu tenho muita preguiça de de aplicativo também. E até se não for aplicativo, tipo de ir em encontros, sabe? Eu estou com muita preguiça, do tipo ter sabe, o que eu estou com preguiça? Eu estou com preguiça de falar quem eu sou, o que que eu faço, e até estou com preguiça de começar a terapia porque eu vou ter explicar pro novo terapeuta desde o início a minha família, quem eu era, o que eu fiz, então eu estou num estágio de preguiça crônica assim, eu não quero mais nada, eu não sei o que fazer.
Tá, só falta ter preguiça de ter preguiça, porque preguiça você ter. <laughs>
É, eu acho que essa preguiça eu estava precisando ter. <laughs> Nossa, eu estou com muita preguiça de tudo, assim, nossa, meu Deus.
Não, mas, eh olha, não, mas se vo é mas isso daí, tem quanto tempo que você tem se sentido assim?
É, pra dizer a verdade eu acho que é porque eu também, eh, dei uma exagerada, apavorei aqui nos últimos 3 meses trabalhando demais, assim, eu meio que eu acho que eu matei meu espírito trabalhando demais em trabalhos freelancer, por isso que, inclusive, eu estava procurando um trabalho remoto, mais fixo, pra eu não ter 3 trabalhos, né, pra eu ter um só e e parar com essa maluquice, porque acho que literalmente
Tá, está explicado, então, está explicado então, assim, eh, resolvendo essa parte que não é fácil, eh, vo você vai se sentir menos cansado, enfim, você tem uma certa pressão agora e
É. Uhum. É.
É, ainda falta um pouquinho, mas se você tem tem lidado, digamos assim, bem, agora você está sentindo um pouco mais, enfim. Às vezes é é bom dar um descanso nesse trabalho e fo e focar encontrar um trabalho que seja sustentável do ponto de vista de cansaço e coisa tal, a não ser que você se cobre menos nesse trabalho atual, também é outra opção.
Então. Uhum. Uhum.